Claro, claro, teve muitas séries na Netflix, Sex Education, aquela série, Eu Nunca, que trouxe uma protagonista indiana. Hã.
Uhum. Sim. Uhum. É, então
Hoje eu não co teve essa série agora que está no top 10 é o Whey World tem um tem personagens trans, ah, asiáticos, bissexuais, de
Uhum. É e e você falar dessa questão de de sexualidade e gênero também me traz o fato de que mais uma vez na Disney, hã, no no filme do Frozen.
O dublador do do Christoph, ele ele é um homem abertamente gay.
Aham.
Né? E isso é uma coisa que também teve um impacto muito legal pra mim, assim, de ver que a empresa, dentro das possibilidades, eu entendo que empresa é empresa, mas que eles foram ampliando, assim, então ver pessoas LGBT tendo locais de destaque sem precisar, hã, esconder quem elas são é algo que hoje, eh, aquece aquece muito meu coração, porque quando eu cresci, o o gay eu sou, né, um homem gay, quando eu cresci o gay ele é ou era chacota, ou era algo hiper sexualizado. Uhum. Sim, sim. Então, ver pessoas LGBT, hã, e também de diferentes representação de gênero, tendo o seu protagonismo e sendo humanizadas, eh, é algo que ressoa muito forte comigo também.
Sim. Palhação, engraçadão ali, o alívio cômico. Aham. Sim. Sim, porque essas pessoas elas existem e elas sempre existiram, né? A questão é que elas não tiveram o seu momento de brilhar.
Uhum, sim.